อืม ก็งานที่ทำแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ทำอะ คือจะบอกไงอะ งานที่เราชอบเนาะ ทำจากสิ่งที่เราชอบ อาจจะบอกว่า เอ่อ อย่างเราอะเป็นคนชอบใช้พวกคอมพิวเตอร์ พวกอินเทอร์เน็ต ไรงี้ ใช่ไหมคะ แล้วก็ชอบงานเกี่ยวกับงานออกแบบ งานสร้างสรรค์ งานอะไรงี้ ใช่ไหมคะ พอเรามาทำเรื่องพวกเนี้ยค่ะ ได้
อืม อ๋อ อา ออกแบบในคอมพิวเตอร์เหรอคะ? คือเป็นการออกแบบในคอมพิวเตอร์ อ๋อ
ใช่ ๆ พวกงาน pho photographic หรือว่างานแบบว่าทำแบบตัวละคร หรือการใช้เอไอสร้างสรรค์ อะไรพวกเนี้ย คือมันเป็นอะไรที่เราชอบอะค่ะ พอมันชอบเสร็จปุ๊บ มันก็ทำแล้วมันเหมือนรู้สึกไม่ได้ทำ มันสนุก วัน ๆ มันก็ทำไปทั้งวันน่ะค่ะ มันสนุก อืม มันเหมือนไม่ได้ทำ แต่จริง ๆ มันก็คืองานเนาะ เออ หรือเป็นงานออนไลน์ อย่างเงี้ยค่ะ เป็นคนชอบทำงานออนไลน์เนาะ เป็นคนชอบทำงานผ่านคอมพิวเตอร์ เป็นคนชอบทำงานกับ social media
โอ้ ค่ะ อา ๆ โอ้ ค่ะ อา
ที่นี้ อ่า
อ๋อ ค่ะ
คนอื่นเขาจะใช้ทำอะไรเราไม่รู้แหละ แต่เราใช้มันเป็น ไปในการทำงาน แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า มันคืองาน เราไม่ได้ ส รู้ เราไม่ได้รู้สึกว่า คือการทำงาน
อ๋อ คือ social me social media ที่ทำเนี่ย ก็คือแบบเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร คนดูทั่วไปอะเนาะ คนแบบว่าใช้ดูเพื่อความบันเทิง แต่เราใช้เพื่อทำงาน อะไรประมาณนี้เปล่า
อือฮึ ค่ะ ใช่ ๆ เหมือนเราเป็นคนสร้างผลงาน อย่างงี้ดีกว่าเนาะ เออ เรียกว่าเราเป็นคนสร้างผลงานให้ไปในแพลตฟอร์มต่าง ๆ ใช่ไหมคะ แล้วพอผลงานของเรามีคนชอบ มีคนดู เราก็รู้สึกว่า เออ มันสนุก มัน เออ มันดูแบบว่าเติมเต็มให้เราดีนะ เหมือนเวลาที่ แทนที่เราเวลาเราออกแบบอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เราจะออกแบบแล้วเราเก็บไว้ดูเอง ใช่ไหม แต่เราสามารถเอาผลงานของเราอะค่ะ ออกไปลงใน social media ออกไปในโลกออนไลน์ให้คนเนี่ยได้ดู ให้คนได้เห็น ใช่ไหม แล้วมันก็รู้สึกว่า มันสนุกแล้วก็อยากทำต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ ๆ ๆ อา ค่ะ เออ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ

อ๋อ ก็คือทำงานสายนี้ไปเลย มันก็เลยเหมือนแบบว่าสั่งสมประสบการณ์ จากแบบว่าที่เราแบบเริ่มต้นทำงาน อ๋อ แล้วคือตอนนั้นน่ะค่ะ งานทางด้านสายนี้เนาะ เป็นบริษัทที่แบบว่าพี่ทำ อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็คือแบบว่าไม่จำเป็นที่ต้องเข้าออฟฟิศ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ?
อืม ใช่ค่ะ อะฮะ จ้ะ อืม ใช่ค่ะ ก็คือว่าตอนนั้นน่ะ งานที่ได้ ก็คือเป็นงานที่ ตอนนั้นที่อยู่ที่เมืองไทย ใช่ไหมคะ แล้วก็ได้งาน ก็คือบริษัทอะเป็นของประเทศ ต่างประเทศเนาะ เป็นงานของบริษัทประเทศอเมริกา อา
ค่ะ โอ้โฮ โชคดีมากเลยอะค่ะ เออ ๆ เออ ก็คือแบบว่าทำงานเหมือนแบบ อะฮะ ทำคล้าย ๆ แบบงานเป็นแบบพวกแบบ remote อะไรอย่างงี้ เข้ามาไหม แล้วก็คือวันที่อเมริกา ก็จะจับเวลาว่าแบบเออเราทำงานจริง ๆ หรือเปล่า หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ?
แล้วเขาก็ไปหาคน อืม ใช่ อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ก็เขาดูจากผลงานน่ะค่ะว่า เราทำแล้วเราอัปโหลดงานขึ้นไป คือตอนนั้นสมัยนั้นที่พี่ทำงานน่ะค่ะ มันก็เหมือนสมัยที่คนเขาเพิ่งมาเห่อกันตอนนี้ว่า อุ๊ย! ต้องอัปโหลดงานไปที่นั่น อุ๊ย! ต้องคุยประชุมกัน ประชุม อ่า ซูมกัน อย่างงั้นอย่างงี้ คือพี่ทำมาตั้งแต่ปีนู่นน่ะค่ะ
อา ปี ปี สองพันหก เนาะ โอ้โฮ ก็เอาจริง ๆ แล้วแบบว่าสมัยนั้นน่ะ มันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าติดต่อยากด้วยแหละ เพราะว่ามันใหม่มาก อินเทอร์เน็ต ก็คือแบบว่าน่าจะเป็นแบบใหม่ ๆ เลย แบบเป็นแบบเติมเงินเลยหรือเปล่าคะ? หรือว่าเริ่มแบบมีสายเคเบิลแล้ว?
อา ค่ะ ใหม่ ใช่ค่ะ อืม ใช่ ตอนนั้น